Les liens entre, heu, les grands-parents et et les petits-enfants, heu, ont toujours été un petit peu, heu, particuliers. L'écart générationnel, heu, fait souvent qu'ils ne se comprennent, heu, pas, heu heu, en règle générale. Heu, aujourd'hui, est-ce que la technologie a vraiment aidé à résoudre ce problème, selon toi, ou pas du tout?
<chuckles> Alors, écoute, je pense que oui. Heu, je vais t'expliquer un peu, je vais te dresser un peu, heu, le le tableau, comme on dit. Hem, j'ai habité à l'étranger pendant longtemps et en fait, heu, j'ai des enfants, j'en ai 2 et heu, j'étais à 6 000 km de chez mes parents. Donc, forcément, mes parents, heu, étant à 6 000km de leurs petits-enfants, tu te doutes bien que c'était un peu crève-cœur pour eux. Hein, donc heu, voila. Et, bien évidemment, étant aussi loin, ils pouvaient pas prendre l'avion tous les quatre matins pour, heu, venir les voir. Non, tu te dis pas: «Heu, j'arrive demain matin.» <laughs> ça marche pas. Donc heu, il a fallu qu'on mette en place, tu vois? Des moyens de, bah de communication. Après, bon, j'ai de la chance, mes parents sont très, très à l'aise avec la technologie, heu, ils sont pas très vieux non plus. <laughs> Mais pour garder le lien, heu, je t'avoue qu'on faisait tout le temps tout le temps des Facetime, vraiment tout le temps. C'était, heu, plusieurs fois par semaine, heu, enfin c'est voilà, on pouvait pas passer à côté.
OK. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Forcément. Oui, bien sûr. Ah! <chuckles> Ouais. Pas de pas trop d'appels téléphoniques, heu, bah, ils avaient besoin de les voir en fait, heu, ça les rassurait?
Ouais, bah, même eux, hein, enfin, bon. Est-ce qu'eux avaient besoin de me voir, moi? Je ne sais pas, mais voir leur petit-fils, ça, c'était sûr, hein, moi, c'était: «Non, non, mais fais voir bébé, fais voir bébé, où est-ce qu'il est?» OK, merci maman, merci papa. <laughs> Voilà. Je passais à la trappe.
Ah, oui. Ah bien sûr. Mmh mh. Ouais, ils étaient gaga, quoi. Ils étaient complètement gaga, hem, du coup, heu, simplement bon, des des de l'appel vidéo, est-ce que, heu, tu les as équipés, heu, tes parents pour les aider à garder le lien?
Carrément. Heu, non, parce qu'ils avaient déjà, tu vois, des téléphones intelligents ou, heu, même sur l'ordinateur, quoi, mais, hem, par contre, heu, j'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de mes enfants
Oh, bien. Mmh mh.
donc là, on parle de avec ma fille, heu, elles ont pratiquement 80 ans d'écart, tu vois?
Ah oui! Joli, joli!
Ouais. Ouais, ouais, là, on est sur un sur sur une vie, en fait, d'écart. Si je peux dire ça comme ça, tu vois, <laughs> donc, mamie, heu, on lui a acheté un téléphone avec des grosses touches pour qu'elle voit bien
Ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément. Oui. Mmh.
<chuckles> heu, c'est un téléphone intelligent, mais facile, heu, à à utiliser. On lui a installé WhatsApp, <tsk> heu et du coup, bah, en fait, heu, parfois, on on lui envoie des petits messages. Alors, elle sait écrire avec son téléphone elle fait plein de fautes, mais c'est pas très grave, hein. Elle met des émojis. Ça, ça me tue!
Mmh mh. Ouais, c'est pas grave c'est pas grave. Mmh.
Ça me tue. Elle met des petits cœurs, elle met des petits bonhommes sourire, parfois on comprend pas trop quel bonhomme elle met mais bon, c'est pas grave! <laughs>
<laughs>
80 ans, mamie, hein, donc on lui en veut pas mais heu, <laughs> parfois, heu, du coup elle fait ça et quand on l'appelle, tu sais sur WhatsApp parce qu'elle a pas enfin, elle comprend pas les histoires de FaceTime. Moi, ça me fait mourir de rire parce que je l'appelle en vidéo et elle met le téléphone à l'oreille.
Oui. Ah, ouais, mmh, d'accord. Eh, ouais, bah, oui, la pauvre.
Elle a pas, heu, <chuckles> tu vois un peu le truc? Mais après, je dis: «Mais non, mais mamie mamie, montre, heu, montre ton visage, c'est en vidéo, c'est à la caméra». Elle me dit: «Ah oui, oui, alors attends». Bon, c'est sûr que, quand la caméra est retournée dans le mauvais sens, je pense que ça sert à rien de continuer l'appel. Ça arrive, c'est souv <laughs>
Mmh. Eh, oui eh, oui eh, oui oui oui. Bah, après, elle a peut-être aussi l'in la sensation d'avoir vraiment un lien et vous mettez des efforts. Et peut-être que ça la touche. Alors, vous en avez peut-être pas parlé ensemble, mais peut-être que ça la touche et ça lui fait vraiment beaucoup du bien, même s'il y a un peu de de manipulation qu'elle comprend pas, quoi.
Ouais, ou don mais elle elle adore, tu vois? Et après du coup, ça y est, genre, elle a compris comment est-ce qu'on retournait la caméra pour voir son visage à elle et pas ses pieds, tu vois? <laughs>
<laughs>
Et puis bon, après, on lui montre les enfants et puis elle est contente, quoi. Elle est trop contente.
OK, OK, parfait, parfait. Mais du coup, quand, heu heu, tes enfants et et mmh et donc leurs leurs grands-parents sont ensemble, hors la distance, hem, est-ce que, du coup, la technologie leur permet d'avoir un moment privilégié? Par exemple, ils jouent ensemble, à un petit jeu, heu, sur une tablette ou quelque chose comme ça?
Mmh mh. Heu, non, tu vois? Genre, vu qu'on utilise quand même pas mal le téléphone, heu, à cause de la distance, on évite, du coup, d'avoir le téléphone enfin de de mettre à disposition une tablette ou autre, quand on est avec eux enfin, quand on est avec eux ou même, heu, chez nous, à la maison, en soi. On évite, du coup, les écrans, heu, l ouais, pour le moment, ils sont petits, mes enfants, enfin, mon fils a 3 ans. C'est le plus grand. Donc, ouais, il est tout petit, donc tu vois? On évite vraiment voilà. Il sait que, l'écran, ça va être l'écran du téléphone, quand on appelle, papi mamie, heu, ou heu, les arrière-grands-parents, mais après, non, sinon il y a pas de, heu, il y a pas d'autres, heu, je veux dire, technologie dans ce style, à la maison. On évite.
Ouais. Ah, ouais? Ah oui! Ah oui. OK et c'est quelque chose que tu aimerais réfréner, heu, chez eux? Leur donner de la technologie que très très très très tard, heu, pour les laisser grandir, justement et heu, se développer avec autre chose que que des écrans?
Oui! S'il vous plaît! Oh, le plus tard possible! Heu, parce que, heu, ben je ben, après, je suis peut-être, je sais pas, intense ou pas, j'en sais rien mais je regarde pas mal de documentaires, des trucs comme ça, tu sais, sur le développement des enfants, machin et cetera, puis, il y a tellement de choses aujourd'hui sur, heu, les écrans sont hyper nocifs alors, j'ai aucun doute là-dessus, ça, heu, voilà. Mais bon, quand tu vois qu'il y a des gamins, heu, qui ont, heu, 5-6 ans, qui ont un vocabulaire d'un enfant de 3 ans, parce qu'en fait, ils font qu'apprendre, entre guillemets, avec des tablettes, moi c'est pas possible. Je non, il est hors de question que ça arrive. Heu, non.
<chuckles> Ouais. Mmh mh. Eh oui. D'accord, donc en fait, si demain, comme dans, heu, certains, heu, certaines instances, heu, il y a, heu heu, grand le grand-parent avec, heu, le p le petit-enfant et le petit enfant, ils sont au restaurant, il est sur la tablette en train de manger, là, heu, tu tu exploses?
Malheur. Impossible et ça, c'est vrai que ça arrive beaucoup, hein, maintenant que tu en parles, oui, ça me fait penser, enfin, quand on est au resto, heu, bah, on voit beaucoup d'enfants, de très jeunes enfants, hein, heu, avec des tablettes, avec des téléphones, parce que, bah, les parents veulent occuper les enfants. Alors oui, d'accord, je je peux comprendre, les enfants casse pieds, enfin, j'en ai 2, je sais. Je je baigne dedans, heu, mais bon, soit tu les emmènes pas au resto si tu veux vraiment avoir la paix, si c'est possible bien sûr, hein, heu, <chuckles> soit, heu, bah, il y a plein de trucs qui existent. Tu peux prendre un bouquin, tu peux prendre des voitures, heu, tu peux prendre plein de trucs, enfin, des petites figurines, heu, peu importe, quoi. Mais juste, occupe les avec autre chose, en fait! Pas un écran! C'est je trouve ça horrible. Je moi, ça me ça me sidère mais après, chacun son point de vue, bien évidemment.
N ouais, ouais. Eh oui, oui. <chuckles> Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je comprends, je comprends, bien sûr, hem, est-ce que du coup, le le papa, heu, il a la même vision que que toi?
Mmh. 100%. Là-dessus, on est, heu on se complète bien, enfin, sur beaucoup de choses, on compile bien, tu me diras. <chuckles> On est mariés, on a enfants, donc vaut mieux! mais oui, <laughs> mais heu, non, non. On est vraiment du même avis là-dessus, qu'il y a pas d'écran, heu et tu sais parfois dehors, on voit aussi les enfants, alors, encore en plus bas âge, qui sont dans la poussette, avec un téléphone, avec, heu qui sont accrochés, tu vois, le téléphone est accroché sur la poussette. Mais, impossible, en fait! On est dehors, regarde! Observe la nature, enfin, <chuckles> regarde les oiseaux, je sais pas, regarde les gens, heu, juge les gens si tu veux, enfin, j'en sais rien. mais non! Enfin, c'est pas possible, quoi! Qu'ils les développent autrement les les enfants, enfin, il y a tellement de choses. Nous, on fait partie de la génération 90, bah, dans les années 90 on avait pas de téléphone et on n'en est pas morts, quoi. Enfin, tout va bien.
Il vaut mieux, il vaut mieux. Ouh là! Mmh. <laughs> Eh oui, bah, oui bah, oui. D'accord. Bah, j'ai tu es toujours là, donc tout va bien.
Je suis toujours là, donc ça va. C <laughs> ça, c'est bien fait.
<laughs> Et du du coup, cette, heu, c'est pas c'est pas une aversion, mais cette, heu, cette réflexion sur la technologie et et les enfants, heu, tu as ex tu as exprimé que tes parents, du coup, étaient, heu heu, très technologiques. Est-ce qu'eux, ils t'ont mis dans la technologie tout de suite ou j ils ont réfréné ça ou alors ça s'est fait un petit peu naturellement, parce que c'était peut-être, aussi, un peu nouveau pour eux, les téléphones et les tablettes?
Mmh mh. Ouais. Heu, bah, je t'avoue que j'ai été mise dedans assez jeune parce que, heu, j'ai un papa, heu, informaticien, <chuckles> donc heu, voilà, hein, heu, internet qui faisait du bruit, heu, je l'ai eu, je pense, heu, 2-3 jours après la sortie, hein, <laughs> tu imagines bien que <laughs> ah, bah, bien sûr, il fallait, il fallait. C'était nouveau! C'était, heu, incroyable, heu, les jeux sur l'ordinateur aussi et cetera mais après, j'ai jamais été, heu, tu vois, je l'avais à disposition mais c'est pas pour autant que, heu, bah, j'y jouais plus que ça, que j'étais plus sc scotchée, en fait.
Ah ouais! Ah d'accord. Ah carrément! Carrément! Il était au fait, quoi. Mmh mh. Mmh mh! Ouais, tu te jetais pas dessus, ouais.
Non, non, non, parce que parce que j'avais grandi avec des jouets. Et c'est arrivé plus tard. Tu vois, c'est pas arrivé à 3, 4 ans, quoi. Je devais avoir, heu, déjà, heu, pff, écoute je sais même pas, heu, pas pas loin de 10 ans.
Et oui. Ah oui, quand même.
Du coup, heu, ouais. Donc j'ai grandi différemment, quoi.
OK, est-ce est-ce que tu penses que, heu, une génération comme la tienne a reçu une espèce de bénédiction, heu, qui ne n'existera plus, d'avoir connu le monde sans tout ça, heu, d'avoir eu le temps de se développer intellectuellement, heu, d'avoir développé son goût, d'avoir vécu une une une vie qui n'est pas connectée, et qui est pas rattachée à à tous les bienfaits du monde, mais toutes les horreurs aussi? Et est-ce que ça, pour toi, c'est une bénédiction que tu aimerais pouvoir, heu que tu aimerais que les les générations d'après aient et qu'elles n'auront, heu, de de facto pas?
Mmh mh. Ouais. <inhales> Ecoute, je dis un grand oui. <laughs> Est-ce qu'il y a un mot plus fort que bénédiction pour ça ou pas? <laughs> <inhales> Non, pas sûr, hein? <inhales> Mais, heu, non, non, un grand, grand oui, ouais. Je moi j'ai toujours dit: «Génération, heu, années 90, heu, c'est la meilleure.» <laughs> <inhales> Mais début 90, pas fin 90 parce que fin 90 commençait, heu <laughs> Mais, hem mais oui, non, je tu vois, je sais que mes enfants, bah, vont forcément baigner dans la nouvelle technologie. Ça, voilà, c'est ça va aller avec leur temps. Il va falloir que je grandisse avec mon temps, moi aussi, dans un certain sens. Mais on aimerait éviter, tu vois, de, heu bah, de les mettre dedans tout de suite, quoi. Si on peut pousser au maximum, on poussera, je pense. Ouais. J'espère, j'aimerais, en tout cas. <laughs>
OK. Pas sûr, pas sûr. Ah, carrément. Oui, début, début. Mmh mh. Ouais? Ouais. OK, OK. Et Bien sûr. Mais est-ce que, du coup, le le papy un peu informaticien, il a il est pas tenté de: «Ah, je vais te montrer, mon petit fils, heu...». Un peu quand même?
<blows air> Oh, tu parles! Bien sûr que si bien sûr que si et ça me rend folle. Et tu vois, c'est là, le, hem l'histoire de la technologie avec les grands-parents, du coup, c'est que, bah, là, vu qu'effectivement, heu, mes enfants ont un papy informaticien, comme tu dis, il veut à chaque fois montrer des choses sur les écrans, sur l'ordinateur et heu et moi ça m'énerve. Je dis: «Arrête, arrête de lui montrer ton ordi, arrête de lui montrer ton écran tout le temps.» Parce que, du coup, maintenant, m il sait, mon fils sait quand il va chez papy, mamie, bah, il va dans le bureau. Voilà. Donc, heu...
Ouais. Mais oui. Évidemment, Évidemment. Évidemment.
Mais bon après, heu
Ça a d ça a déjà été une ça a déjà été une source de conflit avec, heu, ton papa?
Heu, ouais. <laughs> On s'est déjà pris la tête là-dessus. <laughs>
Ah ouais? OK.
Il me dit: «Ben non, c'est bon c'est bon, t'inquiète, il va pas devenir accro». Je fais: «Ah, d'accord, tu as raison, ouais. <chuckles> C'est pas toi qui vas le gérer après, c'est pas toi qui vas gérer les crises, hein». Donc heu, bon. Voilà. <laughs>
Mmh, OK. OK OK OK. Hem, si demain si demain, heu, cas un peu particulier, mais hem, tes tes enfants, tu tu leur donnais quand même accès à un téléphone ou autre, heu, quand ils sont à peu près adolescents. Heu, est-ce que, heu, tu couperais quand même quand ils arrivent à la maison, il y a plus de téléphone pour éviter un petit peu tout ce qui est, heu heu, terrible, mais harcèlement un petit peu, heu, en ligne, heu, surtout chez chez les ados? Heu, ou est-ce que, bon, tu essaierais quand même de lui donner un peu une liberté? Parce que bon, il faut bien qu'à un moment, il se fasse un peu sa propre armure.
<clears throat> Mouais. Mmh mh. Elle est dure ta question, parce que j'ai déjà pensé, même s'ils sont très loin d'être ados. <chuckles> Hem, je pense que je laisserais quand même, parce que, comme tu dis, il faut bien qui qu'il se forge et cetera, mais en mettant des barrières. Tu vois? En disant, par contre, voilà, bon déjà, il y a pas de téléphone à table. Ça, c'est rédhibitoire, hein, c'est, <chuckles> voilà. Mais, heu, il y a pas de téléphone à partir d'une certaine heure. Tu vois le téléphone, on le on l'enlève et heu, à la rigueur, heu, il va dans la chambre de des parents, tu vois? Comme ça, moi, je suis sûre qu'il y touche pas. <chuckles>
Ah ouais? OK. Mmh mh. Oui. Ouais. OK, OK.
Donc, on coupe c'est que tu peux discuter avec tes copains, copines, heu, oui, en début de de soirée, dépendamment de l'heure du coucher, et cetera, on verra. Mais après, heu, non. Heu, tu sais, heu, les parents qui laissent le téléphone toute la nuit dans la chambre de l'enfant, moi, c'est pas possible. Je parce que, comme tu dis, il y a du harcèlement, il peut se passer des choses un peu, heu, voilà. Heu, c'est pas tout beau, tout rose, Internet. Au contraire, ça peut être très, très, très dangereux. Donc heu, donc non, non, je mettrai quand même certaines, heu, limites, ouais, c'est sûr.
Pas toujours. Est-ce que, du coup, hem, tes beaux-parents oui, c'est ça, est-ce que, du coup, tes beaux-parents, heu, ils ont une vision un peu similaire? Est-ce qu'eux aussi, heu, ils aiment bien, heu, chatter avec, heu, avec, heu, avec vous, et et voir, heu, faire des visios ou tout ça, un petit peu aussi?
Mmh. Heu, oui, un peu moins. C'est plus des messages, ou des envois de photos, par contre. Donc heu, c'est différent, mais c'est sûr que nous, on voulait enfin moi surtout je voulais, heu, qu'ils que nos enfants puissent voir parce que vu qu'on était à distance, c'est plus de voir pour créer du lien avec, heu, avec ma famille, frères, sœurs, parents. Et même les arrière-grands-parents du coup. <laughs> Hem, mais après on envoie aussi des photos. Mais de voir la personne, tu vois? Heu, bah, en visio, ça permettait quand même de garder un un lien un peu plus proche quoi
Ah, d'accord, plus classique. Oui. Mais un enfant, heu, un enfant aussi jeune, il même à travers un écran, il arrive à discerner le visage, heu, pour arriver à le reconnaître par la suite, heu, ben comme même quand il est très jeune.
j'avais l'impression. Beh, c'était avec la, mmh. Avec la voix, surtout. Avec la voix, les expressions, heu, et cetera, surtout la voix.
Ah. OK.
Donc hem, non, ça marchait plutôt bien, ouais, ça marchait plutôt bien. Je suis plutôt contente, heu, de ça, mais après c'est sûr que. Tac. C'es fini. <chuckles> Oui.
Ouais, il peut la reconnaître, après, oui. Mmh. Waouh. Wow, OK.
Donc voilà.
Parfait, é écoute, heu, c'était absolument passionnant, heu, merci infiniment d'avoir partagé tout ça, et ton ton lien, heu, et et ce ce lien de la technologie, et surtout aussi, heu, tes tes inquiétudes, et et tes craintes. C'était absolument passionnant, merci beaucoup.
<laughs> Et bah écoute, merci à toi pour toutes tes questions, j'ai adoré partager ce petit moment de vie, heu, avec toi.